Ưm, theo như mình thấy á thì, à, gia đình một số gia đình hiện đại bây giờ á thì họ cũng bớt cái áp lực về cái chuyện mà học hành của con rồi, họ quan trọng là cái chuyện về tâm lý của con. Tại vì dạo gần đây á, thì mình để ý ờ, là dạo gần đây mình để ý mình thấy là cái tâm lý á khi mà mình vững vàng á thì mình đi học sẽ tốt hơn. Đó, có thể là trong một cái kỳ thi nào đó mà mình thể hiện hổng tốt được, nhưng mà á cái người ta gọi là cái bản lĩnh của mình á thì nó sẽ đi theo suốt mình luôn, cái tâm lý mình ổn định thì mình sẽ có được cái bản lĩnh đó thôi à, phải hông?
Ừm. Ô, nghe hay nha. Ừm Wow, thế à, wow. Ừm, trời ơi, bởi vì chắc chắn rồi, kiểu, tâm lý mình tự tin này, mình bình tĩnh này, thì chắc chắn là, kiểu, trong kể cả trong những cái kỳ thi nào mình c có mình cũng có thể xử lý một cách trơn tru hết nhất có thể ấy cậu nhỉ?
Ừm. Đúng, đúng. Đó, đúng rồi. Chính xác. Đúng, đúng. Cái thành ra mình thấy nha, một số gia đình bây giờ hiện đại rất là hay luôn đó. Ờ, có thể là họ, ừm, quan trọng về thành tích nha, nhưng mà họ không có ép, hông có áp lực cái chuyện quá về thi cử đâu. Đó, mà họ quan trọng về cái sự tiến bộ với sự phát triển của, ơ, con em mình đó bạn. Thấy cái đó rất là hay, rất là tiến bộ rồi đó. Ừm.
Ưm, ừm. Ồ, vậy Wow, thế à, tuyệt vời nha. Ừm. Chuẩn nha, chuẩn nha. Ừm, tớ thấy là, kiểu, cái này cũng phải cần được, cái kiểu là, nhân rộng, ơ, trong tất cả các gia đình, đúng không? Chứ đừng có mà, kiểu, nút này cũng lấy cái thước đo ra điểm số của các em ra làm so sánh, con này n giỏi, con nhà tôi giỏi, con nhà bác kia kém như thế, nó không phù hợp tí nào ấy cậu
Đúng, đúng, đúng. Đúng. Đúng, đúng, chính xác, giống như là phải đ ờ, trên cái thước đo của chính mỗi bạn đó, mỗi con của mình, mỗi cháu mình đó, chứ đừng chỉ dựa vào những người, ừm, khác để mà so sánh thì rõ ràng rất là áp lực luôn, đúng hông?
Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Bởi vì con của mình là duy nhất mà, đâu có mà so sánh khác, bởi vì tâm lý trẻ em nó khác lắm, nó không thể như như người lớn có thể cứng cỏi được, bị so sánh nhiều tôi sẽ buồn đấy chứ, tôi sẽ suy nghĩ nhiều đấy. Chính vì thế sẽ dẫn đến một cái tâm lý lúc nào cũng chán nản, mệt mỏi ấy.
Ừm. Đúng. Đúng. Đúng, chính xác bản thân mình là người lớn Khi nào mà mình bị so sánh mình đâu vui đâu, cho nên thành ra mình á, hổng vui thì mình đừng áp dụng chuyện đó cho chuyện cho con nhỏ ở nhà, đúng hông? Ừm.
<chuckles> Chuẩn nha, chuẩn nha, đúng rồi. Ừm. Hôm nay rất là vui khi được nghe cậu chia sẻ cái kinh nghiệm và cũng như là, kiểu, cái cam làm thế nào để giảm bớt cái áp lực học đường của cái các cái em trẻ em nhá. Chúc cậu một tối vui vẻ nha.
Ừm. À, rồi, mình cũng rất là cám ơn bạn nha. Này chia sẻ với bạn rất là vui nè. Chúc bạn buổi tối vui vẻ nha, bye bye bạn!
Ừm. Bye bye!